Mm, isa rin din yan, yung tipong kung malayo ba, kung saktuhan lang yung biyahe ganyan, iniisip ko rin, agad maaaring maganda work from home, pero okey din naman din on site maganda din gawa ng mara
Mm. Mm. Oo. Ah, okey lang sayo basta ano, basta tama yung trabaho ah sweldo okey naman.
Oo, tama at saka yung saktuhan lang din yung layo o yung lapit ng trabaho sayo, kasi yun din tinitignan ko eh. Yung ilan yung sasakyan mo ganyan, kasi minsan di ba na stress tayo minsan sa biyahe pa lang, parang ganun. Kaya yun nakuha ko namang trabaho malapit lang din sa'min yun nga eh, siyempre traffic din, minsan di ba parang dun ka minsan para mawawalan ng ganang pumasok kasi sa biyahe palang pagod ka na? Parang ganun, yun din naman din tinitignan ko tapos, hangga't maaari maganda work from home, tapos okey lang din kung mag onsite basta malapit lang.
Oo. Oo. Tama-tama ma-traffic dito. <laughs> Mm. Mm, tama-tama. Okey. Oo, para wala ng ano no wala ng biyahe-biyahe <chuckles> maganda.
Totoo wala ng biyahe-biyahe wala na ring hassle ganun.
Oo. Tama. Pagdating naman sa mga benepisyo, ano yung para sa'yo ay yung tinatawag na non-negotiables, yung dapat nandun talaga ano yung mga bagay na hinahanap mo pag, ah, pumipili ka ng trabaho?
Mm. Mm. Yun yun talagang may increase tapos yung mga benefits na may 13th month siyempre hindi mawawala yan oo para tapos siyempre mahalaga sa'tin yung mga SSS eh, yung mga Pag-ibig ganyan sa Philhealth, siyempre para rin naman din sa parang future din o yun insurance din mga ganyan. So yun hangga't maaari, syempre pag sa'tin, eh, lalo na pag may increase hindi ka lang nag i-stick dun sa sahod mo na yun ma go-go mo kasi talaga dyan eh, yun yung maganda dun eh. So yung pinasok ko namang trabaho di ba parang tinatanong naman tayo kung anong rason bakit ka nag-resign di ba may ganyan. So ako nagpakatotoo na talaga ako, parang sabi ko, kaya ako nag-resign walang career growth yung dati kong work then na open ko na rin yung about din nga sa increase na hindi na ibigay sa akin, parang in a nice way naman na nabanggit ko sa kanila at nakakatuwa naman kasi yung nag-interview sa akin nun nun na visor ang bait. Parang talagang yung concern niya iba sabi niya ay grabe naman parang bat naman ganun? Ganyan-ganyan. So yun agad naman din akong parang okey sa kanila tas miski HR ang bait din kaya sobrang yun, sobrang bless ko sa trabaho na yun kaya okey naman pala yung pumalit may opportunity palang nag-aantay na mas okey.
Mm, increase. Ayun, oo, bonus kailangan meron nun, okey. Ah, oo. Insurance, oo. Mm. Oo, tama. Mm. Hmm. Oo. Okey, oo. Tama-tama. Mm.